Mmm, Kakaknya, tuh pernah nggak sih kayak mengalami kegagalan, besar dalam hidup gitu, Kak? Eee, mungkin yang membuat, Kakak, sampai down gitu mungkin ya. Pernah nggak, Kakaknya?
Hmm. Pernah ya, eee, sampai down, sampai nangis-nangis begitu juga, eee, itu pernah banget gitu. Nah, itu waktu
Mhm. Oke. Apa itu, Kak, kegagalannya? Heeh.
eee, oke. Kegagalannya itu lebih tepatnya ketika waktu ini sih, Kak, lebih tepatnya. Waktu mau daftar kuliah gitu kan. Kan awalnya dari SMA, kan kalau SMA, kan pasti orang-orang, eee, menujunya ke kuliah ya. Karena beda lagi sama SMK.
Hmm. Mhm. Iya kayak Harus kuliah gitu ya? <chuckles>
Iya kalau SMK kan udah ada skill-nya, gitu ya buat kerja gitu. Tapi kalau, SMA kan masih teori tuh, jadi mau nggak mau ya harus cari kuliah gitu. Nah, di situ, eee, saya itu nyoba daftar-daftar tuh. Yang pertama itu SNMPTN, Kak.
Mhm. Mhm, bener bener. Mhm. Iya, bener. Mhm, SNMPTN. Terus?
Ya SNMPTN itu jaman dulu itu namanya ibaratnya kayak lewat rapor gitu. Nah itu sengaja milih, eee, jurusan yang lintas jurusan gitu ya, berbeda dengan jurusan yang di SMA. Nekat gitu, tapi kan ya sesuai keinginan ya dan ternyata itu gagal gitu. Nah
Mhm. Iya. Oke. Mhm. Oke. Mhm, itu dari apa ke apa, Kak, lintas jurusannya, Kak, kalau boleh tahu?
terus Oke, lintas jurusannya itu kan kalau di SMA itu jurusannya biasanya ada ini kan, IPA IPS sama bahasa kan. Nah, saya dulu itu jurusannya IPA. Nah, kalau di SMA sedangkan kalau mau lintas jurusan itu tuh mau lintas jurusan ke psikologi atau kalau enggak gitu di ilmu komunikasi. Nah, itu kan, eee, jurusan apa ya ranahnya IPS, dari IPA ke IPS itu kan beda banget ya, jadi butuh effort. Nah di situ kalau mau daftar di jurusan IPS otomatis lawannya juga orang-orang yang dari jurusan IPS juga dong dan di situ saya kalah tuh. <chuckles> Saya enggak lolos.
IPA IPS ya. Oh, iya. Mhm. Hmm. Mhm. Bener sih. Iya sih, heeh. Oke.
Mhm.
Terus, eee

<smacks lips> Oke, kalau kalau sastranya apakah kita harus belajar bahasa dahulu tuh? Enggak yang secara, gimana ya, enggak yang diwajibkan harus mengerti bahasanya 100% ya. Tapi kan, namanya misalnya, misal Sastra Inggris gitu, kalau kita tahu bahasa Inggris, kita ngerti, kita paham dan kita tahu berkomunikasi, itu akan jauh lebih mudah, gitu. Nah, karena kita udah tahu konteks ininya, konteks budayanya seperti apa, apalagi kalau misalnya, mau join Sastra Sunda, ya kita harus tahu minimal tuh konteks budayanya seperti apa, sedangkan kalau di Jawa kan, jarang ya orang Sundanya, gitu. Jadi, eee, jarang terpapar konteks Sunda itu seperti apa, budayanya dan lain-lainnya. Jadi, eee, akan sulit juga, gitu sih.
Mhm. Mmm. Oke. Mmm. Mmm. Oke, benar sih. Nah, kalau Kakak kan pernah kayak waktu kegagalan gitu, itu ada nggak sih kayak, faktor yang membantu Kakak mungkin, kayak mungkin dari, s Kakaknya sendiri atau keluarga, teman atau mungkin guru, atau guru les, atau apa, gitu? Mungkin, ada nggak sih yang bisa membantu buat, eee
Mmm. Lolos, gitu ya?
Iya, buat lolos lagi. Buat, kayak semangat lagi lah. Mhm. Ada nggak?
Mmm. Mhm mhm. Yang pasti yang kalau yang buat semangat itu, karena masih gamon sama univ top three gitu ya, bahkan sampai hafal ini, himnenya, kayak gitu gitu. Ya, namanya juga masih bocah SMA ya, masih ya ya FOMO-FOMO gitulah. Nah, hal yang membuat aku berhasil itu ketika percobaan aku yang ke-12 kali untuk masuk univ, gitu. <snorts> Iya, yang kedua belas kalinya, e maksudnya ke-12 kali itu, bukan di 1 univ ya, maksudnya beda-beda univ yang aku sebutin tadi udah ke-12 kali, gitu. Itu, aku sampai udah lupa univnya apa aja, gitu. <chuckles> Itu yang kedua iya, beda-beda jurusan, saya juga, ini sih enggak enggak terpatok harus jurusan ini terus gitu, di semua univ, enggak sih, ya beda-beda.
Heeh. <chuckles> Heeh. Iya, ya, e Mhm. 12 kali? Waduh. Heeh, beda-beda univ. Oke. Itu beda jurusan juga nggak Kak? Perkam oke heeh, terus? Oh berarti, m berarti emang, e nggak ada target, "Aku harus ke jurusan yang ini," mungkin gitu ya?